อา อย่างเช่น คือ อา เดี๋ยวเราจะแนะนำ เพราะเราเคยออกอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตัว HIIT เนี่ย เขาก็จะมีท่าทางหลายอย่าง ยกเว้น ยกตัวอย่างเช่นนะคะ เป็น อ่า แนะนำเป็นแบบเหมือนกับอย่างละ 1 นาที เจ็ด ท่า ท่าละ 1 นาทีก็พอ เขาก็จะจับเวลาวนไป 1 นาที อะ เริ่มที่แบบเหมือนกับ Jump Jumping Jack ก็คือกระโดดตบใช่ไหมคะ คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องกระโดดก็ได้ แต่แบบเหมือนกับ คือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเข่า ก็แค่แบบเหมือนก้าวเท้าขวาออกไป แล้วก็กระโดด แล้วก็เอามือมาชิดกันบนหัวคุณ แล้วก็ แล้วก็เอาลงก็ก้าวขวาหุบมา แล้วก็สลับไปทำอีกข้างหนึ่ง แค่นั้นเองเลยก็ได้ค่ะ ไม่จำเป็นต้องกระโดดก็ได้ค่ะ อา อันนี้เขาอาจจะเรียก เขาอาจจะเรียกแบบเหมือนกับ Step Jack อะไรเงี้ย Stepping Jack ก็คือเอาะ เอา เอาแบบเหมือนกับก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาออกไป แล้วก็ชิด ก้าวชิด ๆ แบบเนี้ยค่ะ อา ใช่ อันเนี้ยทำ 1 นาที ค่ะ แล้วก็ท่าที่ 2 ท่าที่ 2 ที่แนะนำก็คือ เขาเรียก เอ่อ Wall Sit นั่นก็คือนั่งพิงกำแพง เอา เอาหลังคุณนะพิงกำแพงไป แล้วก็นั่งยอง ๆ แบบเนี้ยค่ะ อันเนี้ยก็ทำอีก 1 นาที
ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ ๆ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อา ใช้การควบเท้าแทน อือฮึ ค่ะ อ๋อ
อืม ใช่ อา ท่าที่ สาม
คือแต่ละท่าก็ใช้เวลาไม่นานมากเนาะ แคน แค่นาทีเดียวเท่านั้นเอง
ใช่ ไม่ ไม่นาน ไม่นานเลย อ่า มีวิดพื้นบ้าง วิดพื้นแล้วมี Sit-Up มี มี เรา เอา เอาก้าวขึ้นบนเก้าอี้บ้าง หรือลุกนั่ง อะไรเงี้ย หรือดันพื้นกับเก้าอี้ แค่เนี้ยเลยค่ะ 7 ท่า แล้วแต่ท่าไหนก็ได้นะ แต่ที่ ท่าที่บอกไปเนี่ยมันก็เป็นท่าที่แบบเหมือนกับท่าที่เขานิยม ๆ อะนะ ก็คือแค่ท่าละ 7 นาที ใช่ไหมคะ แล้วพอแบบเหมือนกับ อา พอสุดท้ายเราก็โว่ะ วน แล้วก็พัก 10 วินาที แค่นั้นเลย แล้วก็มาวนทำใหม่
ค่ะ